Mhm. Wie gesagt, also, ich glaube, am am Ende des Tages denke ich mir halt immer so, d ne, sag du ruhig.
Ja, also, ich habe ja Ich habe das <chuckles> ja. Ja, sag mal. Oh, ich wollte sagen, ich habe das, äh, <chuckles> Schnorcheln alleine probiert.
Ähm, ich Ah, okay, wie cool.
Ähm ja, ähm, ich würde es auch noch mal machen, aber ich habe es war nicht so gut, weil ich dann so vollen Schiss hatte vor den Haien. Und wenn hier jetzt jemand anderes dabei gewesen wäre, dann vielleicht wahrscheinlich hätte ich weniger Angst gehabt.
Mhm. Oh. Oh, okay.